Kan aku sudah, cukup lama di dunia creator gitu kan banyak-banyak ngomong, banyak-banyak berbicara, akhirnya ada temen aku nih nawarin kerjaan, yang di kerjaannya itu, juga ngomong-ngomong nih terus tapi dapet duit banyak gitu kan. Terus aku kayak, "Ah, kerjaan mana ini cuman ngomong doang bisa dapet duit," gitu kan. Terus dia nawarin gitu ini temen aku juga udah pernah ada yang cobain di sini dan dia beneran dapet duit gitu.
Iya. Mhm. Ih, bener bener. Mmm, mhm mhm, dikiranya kayak, beneran gak nih nih kayak kalau dapet duit beneran gitu ya? Dikiranya bercanda doang ya?
Terus Ya. Soalnya aku kayak mikir kayak freelance itu kayak boongan gitu loh kayak emang gak dapet apa-apa gitu. Terus tapi
Oke. Kayak mungkin mikirnya freelance tuh ya gajinya kecil lah bisa dibilang gitu ya kalo di pikir-pikir.
Heeh, kayak freelance itu kayak bukan kerjaan yang nyata gitu pada saat itu ya se terus dia sebenarnya udah nyoba buat nawarin aku banyak kerjaan sih bukan cuman pada saat itu. Cuman iya, emang baik temen saya itu, terus, aku gak terlalu daf kaya gak daftar-daftar gitu loh kerjaan yang dia tawarin itu. Nah, yang yang banyak ngomong ini kebetulan, ya udah aku mau coba juga kan ngomong-ngomong gitu. Habis itu aku coba daftar tapi belum langsung keterima. Sedangkan dia sudah langsung keterima dalam 1 hari gitu. Jadi kayak
<chuckles> Heeh, bener, oke. Baik ya temannya. Mhm. Mhm mhm. Ya. Oh, jadi daftarnya bareng?
Iya, dafta nggak, dia daftarnya, bukan bareng sih dia sudah daftar duluan terus sudah keterima baru nawarin aku.
Oh, lebih lebih dulu tapi dia sehari langsung keterima kalau Kakak, belum keterima gitu ya?
Ya, dia dan temen dia sehari langsung keterima gitu. Tapi kalau aku enggak langsung keterima kan karena pada waktu <laughs> namanya orang belum pernah interview ya belum pernah kerja, jadi pada waktu interview itu aku ketawa-ketawa.
Heeh. Iya. Iya lagi. Mmm, mhm mhm.
Habis itu aku kayak kayak, wah, ini kayaknya gak keterima deh aku cuman bercanda gitu kan. Tapi pada akhirnya